Ja. Ähm, ja genau, also, so 'n richtiger Bedarf ist ja nicht da. Das ist ja das Schöne am Erwachsensein, dass man eigentlich die Kleidung, solange sie hält, ewig tragen kann, nicht so viel Nachschub braucht wie noch damals. Ähm, genau, ich glaube, bei T-Shirts würde ich schon eher auf Qualität achten, ähm, weil die ja immer direkt an der Haut sind und ich finde, das macht 'n großen Unterschied, ob man da jetzt spart und irgend so 'n Billo-Paar-Euro-Ding kauft oder halt ja, oder halt 'ne gute Baumwolle, die dann ja auch 'n bisschen besser bearbeitet ist, sich feiner anfühlt, angenehmer sitzt. Ähm, aber ich versuche schon immer so 'n Mittelweg zu finden zwischen ja, Preis, Qualität.
Mhm. Jaja, mhm. Mhm. Das klingt einleuchtend, ja. Mhm. Mhm. Verstehe, okay. Hast du da besti hast du da bestimmte Hersteller, die du dann, ja, richtig bevorzugst? Zum Beispiel, ja, 'n deutschen Herste steller wie jetzt beispielsweise Trigema.
Ich habe da, äh, recherchiert, das ist auch so 'ne Sache, die habe ich damals nie gemacht bei Kleidung und hab bin einfach los losgegangen, eingekauft. Mittlerweile recherchiere ich da, äh, ab und zu mal und ja, ich richte mich dann einfach nach dem, was ich oft lese, wo irgendwie kluge sinn oder nachvollziehbare Argumente stehen, und, ähm, also „Uniqlo“, ne? Ich glaub diese was ist das, 'n japanischer Hersteller? Äh, hat hier auch in Berlin so 'n paar, ähm, Filialen. Ähm, der hat einfach 'ne großartige Baumwolle für T-Shirts. Kosten dann halt auch 'n Tick mehr, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel, und mit denen bin ich zum Beispiel sehr zufrieden.
Mhm. Okay, spannend. Mhm. Mhm. Okay. Okay, das hört sich ja spannend an. Mhm. Das hört sich ja vielversprechend an. Ja, wie genau machst denn du jetzt so 'ne Kleidungsrecherche? Gehst du da auf die Website, oder liest du da in irgendwelchen Internetforen?